Allora, per quanto riguarda le nostre abitudini, le nostre piccole abitudini, quindi quelle che, uhm, diciamo, attraversiamo durante la nostra quotidianità, ce ne sono alcune in particolare che ti hanno cambiato la vita che ti hanno, uhm, dato la possibilità di vivere in mani con una prospettiva diversa?
Beh, comincerei col dirti che sono le tante e piccole abitudini che poi hanno finito per fare una grande differenza. Quindi, se prese singolarmente, magari, possono sembrare un pò riduttive però, oggettivamente, nel corso degli anni soprattutto, insomma, della mia vita adulta, quindi ti parlo degli ultimi 10, 15 anni ho implementato man mano, o anche ho abbandonato delle cose che trovavo non non produttive, non costruttive per la mia vita quotidiana, e oggi sono piuttosto soddisfatto di dove sono arrivato. O z comunque che può andare a toccare su più ambiti, ecco, non sono non sono settoriale nelle mie abitudini, assolutamente.
Certo. Mh-mh. Okay. Okay, quindi hai diciamo, hai lavorato sulle abitudini in varie fasi della della tua giornata, immagino della tua vita in generale quindi?
Mh, mh-mh, assolutamente. E devo dire, per questo sono molto grato sia ai miei amici, che sono stati in grado, insomma, di consigliarmi io sono uno che non ha problemi a chiedere consiglio agli altri; ma anche internet, devo dire che con i dovuti filtri, mi ha aiutato molto a stabilire, ecco, quale s quali fossero le mie preferenze.
E sì? Mh-mh. Okay. Quindi, diciamo che ti sei fatto aiutare, o ehm, a ad per darti una spinta, no, quanto meno o per proprio per capire bene che che, mhmm, strategia adottare, no? Quo qual è stato l'aiuto che ti ha dato, ad esempio, internet piuttosto che i consigli de degli amici?
Guarda, io sono un tipo abbastanza Ecco, sono un tipo abbastanza analitico, quindi ho bisogno di capire cosa sto facendo, perché lo sto facendo e come deve esser fatto bene; è un pò una deformazione professionale. Quindi il fatto di potermi confrontare con una persona più esperta di me, è per me un grande privilegio. Devo dire per quanto riguarda i miei amici, appunto, l uhm, tutto l'argomento di sport, ecco, sono loro che mi hanno un pochino tirato dentro perché io di per sé non ero proprio un grandissimo, uhm, appassionato. Mentre, invece, per gli altri argomenti, magari per una piccola presa di coscienza, effettivamente, i social mi hanno dato qualche infarinatura che poi ho approfondito in separata sede.
Okay. <chuckles> Okay. Mh-mh. Okay, quindi il mondo dello sport cioè mi hai parlato del mondo dello sport, quindi questo universo, diciamo, ti è stato utile per cercare di darti delle "regole", tra virgolette, delle abitudini, ecco, per meglio dire.
Esatto, sì, sì. Stiamo parlando pur sempre di abitudini quotidiane, ecco, quindi non ho mai fatto sport a livello agonistico, però è diventato veramente qualcosa che fa parte della mia quotidianità, ma proprio a livello di impiego, uhm, del tempo in nell'arco di 1 settimana, devo dire, io riesco a fare sport 5 giorni su 7 e questo rientra comunque in una routine non è che mi sto forzando a fare sport, a trovare il tempo, è l è il tempo che trova me.
Sì. Mh-mh. Certo. <chuckles> Bello, bello questo. Ehm, nel concreto quindi, a parte quindi praticare sport, che poi magari mi dirai quale e in che modo quali sono quindi queste piccole abitudini che ti hanno un po' cambiato la vita ne nel concreto, ec
Mh-mh. Certo. A parte l'attività fisica, sicuramente il il mezzo di trasporto utilizzato, principalmente per andare a lavoro ma anche negli spostamenti quotidiani devo dire c'è stato un bel cambiamento, una bella evoluzione per diversi motivi che magari poi affronteremo, poi magari sul vestiario anche è qualcosa che a che mi sta molto a cuore, sia per la mia proprio e per il mio proprio portafogli, che per la mia salute, e che per la salute dell'ambiente, e poi l'alimentazione, ecco, anche su quello ho lavorato un po' e va di pari passo con lo sport. E poi, infine, devo dire anche a livello interpersonale, a livello comunicativo, ecco, c'è stato un bel un bel progresso, un bel lavoro su me stesso e ho sviluppato dei piccoli riflessi, sai per per stare meglio con me stesso e con gli al
Okay. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay, quindi queste abitudini, insomma mi mi sembra di capire che hanno toccato vari ponti della tua vita, della tua quotidianità. Quindi dalle relazioni al punto al al cercare un benessere fisico, insomma hanno coperto, uhm, gran parte della della tua vita, giusto?
Mh-mh. È così. Esattamente, sì, sì e devo dire che non penso non penso di essere arrivato eh, ce ne saranno ancora altri in futuro.
E st e stanno coprendo tutt'ora magari. Certo e mi parlavi quindi di alimentazione, <tsk> ehm, nello specifico che tipo di attenzione poni verso questa mhmm, questa caratteristica, questo questo mondo <chuckles> così insidioso dell'alimentazione?
Eh, certo e, devo dire, insidioso, hai usato la parola giusta perché oggi su internet si può trovare tutto e il contrario di tutto. Quindi bisogna un attimino essere centrati. Ehm, intanto obiettivo uhm, quindi insomma capire un attimo se uno vuol prendere peso, uhm, per prendere muscolo oppure se uno inversamente vuol dimagrire, vuole rimettersi un po' in forma e da lì capire un po' quali sono i macronutrienti dei quali si ha bisogno. Uhm, quindi magari fare un po' un piccolo computo delle calorie attraverso un'app è qualcosa che può sembrare un po' un po' troppo rigido un po' metodico però per avere almeno una base di riferimento è importante farlo almeno una volta e poi capire insomma che può succedere di sforare, di farsi piacere ogni tanto col cibo, non c'è niente di male. Però se uno già fa questo primo calcolo si rende conto di quanto mangia normalmente, di quanto avrebbe bisogno, no, di mangiare. E poi insomma per quanto riguarda poi concretamente il cibo che io consumo ho cercato di ridurre la carne rossa, non tanto per un discorso etico, seppur importante ma diciamo proprio per un discorso di salute, ecco. Si sa che oggi c'è un po' un abuso nella dieta odierna di cibi processati e troppa carne, troppo sale, è quindi qualcosa che ho cercato un po' di limitare.
Ah, beh certo, dottor Google, no? <chuckles> Mh-mh. Cert Mh-mh. Sì. Assolutamente. Sì. Mh-mh. Certo, certo è una pratica che insomma andrebbe fatta in maniera consapevole pur considerando comunque che ci vuole un'attenzione notevole per capire quali prodotti sono, mhmm, diciamo più genuini rispetto ad altri. Ehm, <tsk> volevo chiederti, ma, mhmm, questa esigenza, magari, di cercare delle delle abitudini, una una routine che ti possa migliorare la qualità della vita come ti è nata? Cioè ti è nata da momenti di difficoltà in cui hai, mhmm, che so, capito che dovevi insomma darti da fare oppure è nata, che ne so, in maniera abbastanza naturale e spontanea?
Eh Mah, guarda, io, come in tutte le fasi della mia vita, c'è sempre un momento un po' di rottura, no, in cui si verifica una situazione un po' un po' complessa e devo rimettermi in discussione e su questo diciamo un po' maga una bravo dei punti di svolta, uhm, sono una persona ecco abbastanza che non si prende troppo sul serio quindi non ho mai avuto difficoltà a rimettermi in discussione. Però appunto per quanto riguarda l'alimentazione sinceramente andando verso la trentina, uhm, cominciavo a vedermi un po' come se non mi piacessi più e quindi ti ripeto lo sport e l'alimentazione sono andati un po' di pari passo in questo e devo dire, appunto, a distanza di qualche anno, veramente sono sono molto, molto contento dei risultati in piccolo che ho ottenuto.
Okay. Un punto di svolta, no? Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh, si di solito l'età dei trent'anni è quella più critica, è quella che magari più soggetta a cambiamenti, no, <chuckles> passi dai dai 20 ai 30 insomma è un passaggio impegnativo. Ehm, ma ci sono stati dei momenti in cui magari questa, uhm, routine oppure in generale la tua vita, mhmm, ti ha posto in situazioni difficili in cui magari hai pensato di abbandonare, no, magari questi questi piccoli accorgimenti che hai usato, uhm, insomma dei momenti in cui hai messo in discussione il fatto di aver creato appunto questa questa routine?
Mh-mh. È cos Beh, il fatto di sapersi mettere in discussione come ti dicevo è un po' qualcosa di innato in me stesso. Sicuramente io cerco un po' di rimanere aggiornato sui vari temi, ad esempio passando al vestiario è qualcosa che io, mhmm, diciamo non avevo proprio valutato perché di base non consumavo tantissimo, però devo dire che quello che facevo principalmente era comprare da fast fashion e quando ho scoperto, appunto, che dietro c'è tutta un'industria di sfruttamento sia dell'ambiente, sia della manodopera questa cosa mi ha lasciato talmente sconvolto che ho detto: "No assolutamente mi devo documentare per trovare delle alternative." L'alternativa per me appunto è stata di acquistare da produttori eco responsabili, quindi fare un minimo di ricerca sulla brand che andavo ad acquistare, magari assicurandomi che non stavo acquistando una marca ma piuttosto, appunto, una durabilità dietro una qualità della fibra impiegata che non fosse magari una fibra sintetica ma piuttosto una fibra vegetale e biologica, perché anche là sulle fibre vegetali andrebbe aperto un capitolo a parte e quindi insomma anche fare delle valutazioni a livello del mio portafogli perché chiaramente passare da spendere 3, 4 euro per una t-shirt a 20, 30 euro ecco non è non è immediato il passaggio. Però poi capisci anche che è qualcosa che nel tempo ti ritrovi perché sono degli degli indumenti che durano più tempo. Quindi tutto sommato è per qualcosa che mhmm, c'è stata una presa di coscienza ma poi piano piano è diventata una vera e propria abitudine e adesso mi viene completamente spontaneo, ecco, di passare oltre a questi a queste vetrine che vediamo nei centri commerciali.
Mh-mh. Okay. Si. Si. Si. Certo. Assolutame Mh-mh. Cert <chuckles> Certo, ma quindi comunque, mhmm, mi mi sembra di aver capito che la tua routine, le tue abitudini viaggiano, no no, tra, uhm, una ricerca de di un benessere fisico e spirituale magari e una ricerca dell'etica, no? Perché comunque da quello che mi dici, in base anche alle tue abitudini in ambito appunto, uhm, alimentare, ehm, di abbigliamento quello che mi hai detto ora ma anche tutto il resto, mi sembra di capire che comunque segui una certa linea etica, no?
Mh. Sì, ehm, guarda, non è qualcosa di ferreo, di inamovibile, tutto sommato, ecco, io mi ritengo una persona abbastanza di visioni aperte. Però per me, per la mia propria vita, per il mio quotidiano ho deciso di implementare delle cose nelle quali credo quindi, mhmm, insomma, c'è stato sempre un minimo di studio dietro, di ricerca appunto da enti specializzati, non solo da opinioni così sentite 1 volta e via. Ehm, tutto sommato ecco è qualcosa a cui io tengo molto e lo condivido anche con la mia cerchia e devo dire che si si vede questo entusiasmo, riesco insomma a volte un po' a coinvolgere anche i miei amici, no, se che sia lo sport, l'alimentazione o altro insomma, anche semplicemente il fatto di andare al lavoro in bicicletta è qualcosa che man mano ho ho sparso, no, come abitudine e ne sono molto fiero.
Si. Okay. Mh-mh. Cert <chuckles> Hai mostrato le la retta via <chuckles> diciamo così. Senti e invece, mhmm, comunque hai un'esperienza a riguardo, no, riguardo la proprio la cap la tua capacità di lavorare su su te stesso e su sulle tue sulla tua routine. E in tal senso magari, ehm, esisteranno sicuramente delle persone che, uhm, hanno questo obiettivo ma che non ci riescono, magari per boh, per tanti fattori, mancanza di volontà, mancanza di stimoli insomma, ehm sì e quali consigli ti sentiresti di dare a a questo tipo di persone che magari sono un po' bloccate, ecco, in tal senso.
Mh-mh. Certo è legittim Sì, in primis bisogna scegliere le proprie battaglie quindi non si può fare tutto da un giorno all'altro. Capisco che magari una persona può essere molto sensibile ad esempio all'ambiente quindi voglia implementare tutto d'un colpo, uhm, più abitudini, no, s legate a uno st a una stessa a una stessa sfera di interesse e devo dire questo ecco è molto impegnativo bisogna un po' valutare se, ecco, non potrebbe poi demotivare alla svelta quando non si vedono dei risultati oppure quando si ha difficoltà a fare tutto di un colpo. Quindi direi di fare, insomma, le cose, piccoli passi, valutare quali sono le modifiche alle proprie routine che sono più semplici da mettere in atto e poi piano piano, ecco, una cosa tira l'altra. Quindi magari qualcosa che già si fa, che può essere accompagnato da una nuova abitudine, no, questo è il famoso è la famosa tecnica dell' habit stacking cioè di sommare, no, le abitudini man mano, ossia partire subito a bomba perché è risaputo che comunque può causare una certa perdita di motivazione. E poi comunque valutare anche quali sono le proprie preferenze, appunto, una persona che è sensibile all'ambiente magari può lavorare su quello. Una persona che vuole rimettersi in forma, magari ecco si concentra su altre cose che possono essere legate tra di loro, quindi sport e alimentazione. Un po' anche una una ricerca di se stessi, come hai detto tu, che io ho fatto e si vede.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay. Okay. Cert Mh-mh. Okay, quindi diciamo che deve essere più un a tuo avviso, più un processo graduale piuttosto che magari un immergersi totalmente in una nuova situazione in cui magari, appunto, puoi trovarti spaesato giusto?
Mah, sì, perché alla fine uno deve anche sapere riconoscere i propri limiti e questo rientra un po' nello sviluppo, no, personale del quale ti parlava. Anche lì ho ho sviluppato, no, questa tendenza, questa abitudine a auto autovalutarmi e fissarmi anche dei limiti. Perché sarebbe bello, no, poter fare tutto e subito e cambiare il mondo. Io sono un po' così, sognatore, ehm e questo mi fa onore, assolutamente, lo riconosco, però, diciamo, ho imparato un pochino a restare con i piedi per terra, a fare delle liste concrete dei pro e i contro: ecco, cose del genere già ri mi aiutano a riportare i piedi per terra. Mh-mh.
Mh-mh. Certo. <chuckles> Beh, certo ci sta. Certo assolutamente, ma poi, appunto, mettersi alla prova è è quello che davvero ti fa capire che tipo di persona sei e il questo questa ricerca di piccole abitudini, di una nuova routine può appunto essere utile in tal senso, appunto nel metterti alla prova e quindi di conseguenza ri riesci a capire meglio come come sei anche nei momenti di di difficoltà.
A Beh, è importante appunto che queste routine ti diano soddisfazione, che non siano una punizione, no?
Certo, certo, certo, bisogna viversela bene. Va benissimo e grazie mille per la la storia che hai condiviso con me, per le informazioni che che mi hai dato che sicuramente saranno utili e preziose.
Mah, figurati, è stato un piacere. Io dal canto mio non sono un esperto, non mi ritengo tale, ma spero davvero di aver trasmesso almeno il mio entusiasmo e quello che ha portato di buono, appunto, l'implementare a piccoli passi, abitudini che hanno cambiato in positivo non solo la mia vita, ma anche l'impatto che possa avere su quella degli altri e soprattutto su quella del pianeta.
Mh-mh. Beh senza dubbio. A presto.